そうですよね。そ-その、な見てる内容を例えばちょっと日中の、こう、休憩時間とかに、あの、見たい内容をそこでちょっとまとめて、見見ちゃ見て見てしま見といて、夜はちょっと携帯を、何だろう、手の届かないところに置いとくとか。うん。
うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 うんうんうん。ね、そうですよね。やっぱりね、寝室に持ち込まないっていうのがね、一番強制的に、もう、見なくて済む方法なんでしょうけど
うん。 はい。ま、でもうん。
ついついね、便利なんでアラームとかかけちゃうので。
あ、そうか、じゃ、近くに置いておきたいですね。うーん。例えば、あの、こう、手に届かないけど、ちゃんとアラームが聞こえるベッドの下に隠しちゃってのはどうですか？<laughs>
うん、そうですよね。 はい。 うんうん。 ええ、そうですね。ちょっとね、手元じゃなくて、寝室にはあるけど、ちょっと遠い所に置いとくっていうね。はい。
うん。<laughs> うん。<laughs> そうそう。充電をちょっと離れたとこに置いとくとか。うん、ま、でも、あれ、あの、なんだろう、万が一の緊急事態時との時とか、やっぱ携帯が近くにあると、あの、ね、命を守ることも、もしかしたらできるかもしれないので。あまりそうそう、万が一を考えて、てなると、そうですよね。でも充電のコードをつけたまま、こう、ベッドの下に、こう
うんうんうん。 はい。 万が一の時にね、うーん。
入れてしまって、で、万が一の緊急事態とかアラームが鳴った時は、こう、コードを引っ張って、こう、携帯がすぐすぐ取り出せる感じに
はい。 うんうん。
ちょっと、そこで安 みたいなのを。<laughs>
なるうんうんうん。 微妙にちょっと離しとくけど
そうそうそう。でも
引っ張れば届くよみたいなね。<laughs> うん。はい。
そうそうそう。ひ引っ張れたらすぐすぐそこにあるよみたいな。うん。で、そうするとね、なんか もし、本当に緊急事態が起きた時はちょっと安心なので。うん。ていうぐらいかな。どうなんですかね。でも、いやあの、夜寝る前にちょっとやっと、こう、落ち着いてほっとして自分の時間となると
うーん。 確かに。 そうですね。うーん。 うんうん。
ちょっと、やっぱり見たくなる のはすごくよくわかるので、<laughs> そこをなんだろう。どういったものを見てらっしゃるんですか？
<laughs>